Olha, eu queria um conselho sobre o que fazer com esse problema que eu tenho, eu estou sempre atrasado. Eh, eu eu sou carioca e eu cresci num meio em que isso é extremamente comum, é até esperado, né? A gente nunca e, só que hoje em dia eu eu moro na Europa, e e e enfim, convivo com pessoas que se sentem bastante incomodadas com isso. E eu tento explicar para para elas que, enfim, que é uma coisa mais cultural. Eu entendo que não é legal, enfim, nem tudo cultural é é, nem tudo cultural é justificável, mas foi assim foi assim que eu cresci. Eu inclusive trago um exemplo de uma masterclasse que eu vi sobre percepção de tempo e aula introdutória A aula introdutória é era a professora falando: "Olha, percepção de tempo é diferente. Você pega um um britânico e um brasileiro"
Uhum. <laughs> Entendo. <chuckles> Entendi. Que não é nada de pessoal, né? <laughs> Ah! <laughs> Sim.
"eles têm, <laughs> o britânico vai chegar na hora, o brasileiro sempre vai chegar atrasado".
É, os britânicos são <laughs> britânico e suíço, eles são famosos por isso, né. Pela pontualidade.
Exato, suíço também, é verdade. E eu e eu tento, mas o meu problema é que é o seguinte, é, dos 2, 1, ou eu não me programo, eh, bem e, enfim, as coisas que eu tenho que fazer antes do compromisso, eh, eu postergo e deixo para fazer imediatamente antes, e aí chego atrasado. Ou eu me programo para fazer tudo certinho, e aí eu faço com muita antecedência, e aí eu relaxo, e nessa parte de relaxar e atraso. Então eu queria saber se você tem algum conselho para me dar, para mudar isso.
Sim. Aham. E aí atrasa igualmente? <laughs> Me conta um uma coisa, você atrasa os compromissos que você não tem muita vontade de ir, sabe aquela coisa assim: "Ai, a reunião de família, é uma coisa de trabalho". Ou é ou é com tudo, aqueles que você gosta e está com vontade de ir, e aqueles que não te inspiram muito?
Olha, é é com tudo <laughs> pra falar a verdade. Menos com a minha ex-mulher, porque eu já já a ge já reclamou tanto comigo que, enfim, eu eu acho que eu me policiei aí, na na coleira, né, porque eu tenho mais minhas obrigações de pai, né, a gente tem guarda compartilhada. Então essa
<laughs> É, né? <laughs> Aham. Ah, você deixava o o filhinho ou a filhinha esperando, né? E criança cria logo expectativa, né?
É, bom, é é com ne nem tanto nisso, mas eu tenho uns problemas também, por exemplo, porque a minha noção, quando a pessoa fala por volta, é um po eu percebi que é um pouco diferente. Por volta ou depois é, pra mim por exemplo, se fala por volta das 11h, eu acho que tem 20 minutos de margem pra baixo e 20 pra cima.
<laughs> Das 5. Ir pra cima? <laughs>
O que que que que você acha isso? O u eh, qual qual seria a margem do por volta para você?
Olha, eu não eu sou, no caso assim, sabe, eu creio que o por volta é muito vago, né. Então, o por volta das 11 pode ser até 11h55 ou da noite, então é é relativo, né?
É, subjetivo, né? Ah, interessante.
Me conta uma coisa, você já chegou a usar alguma agenda ou aqueles p eh, aquelas agendinhas no telefone, por exemplo, que f que d soa o alarme quando tá perto do do compromisso? Já funcionou, não funciona?
Não, não nun nunca tentei. Isso é uma boa ideia.
É, pode pode ser uma opção, sabe, porque, assim, tem não aquele alarme normal, inclusive você pode até personalizar a música que você coloca, por exemplo, hum é, um evento mais legal, mais, assim, alegre, né, que você t tem super vontade de ir, tá animado. Você coloca, assim, a a sair de casa, por exemplo, né, 15 minutos, 20 minutos, depende do tempo que você demora pra chegar, e aí coloca a musiquinha personalizada, pode funcionar.
Uhum. Ah, é? Uhum. Uma música que eu goste.
Aham. Exatamente, exatamente.
Ah, não um um aquela um toque aleatório, enfim, uma música que eu tá, isso parece ser uma boa ideia.
É porque ajuda a a manter a atenção mais naquilo ali, né.
É, não.
Mas me conta uma coisa, <laughs> o que que u o que que costuma levar você, né, a atrasar, no caso assim, é a procrastinação mesmo, ou o tempo que você demora pra se organizar, pra se ajeitar, ou a gestão dos compromissos, dos horários?
Eu acho que há uma mistura de de procrastinação, com uma falta de de organização mesmo, como eu disse, quando eu ponho na minha cabeça: "Ah, vou me organizar", eu me organizo, só que aí eu fico com bastante tempo livre antes e eu, <chuckles> acabo perdendo tempo com isso, eh.
<laughs> Engraçado, né? Qu assim, quando você se organiza, é quando você chega ainda mais atrasado, porque sobra mais tempo, né?
Exato, exato.
Uhum.
Eu não sei se é um mal de carioca isso, o o ou se não é todo carioca, mas a grande parte, grande parte é assim.
<laughs> Agora, na Europa, u u eh, ao em que parte da Europa, né, você tá morando?
Eu t eu tô morando na Alemanha, e eles são bem certinhos também, que nem britânico, suíço.
Aham. E o que que no caso, assim, sabe, eles já te falaram alguma coisa? "Ah, você só chega atrasado. Ah, é falta de respeito".
Eu já tive problema, assim, na na Kita, no na creche, eles chamam de Kita, que do meu filho, eh, vieram me chamar a atenção, porque eu estava trazendo muito tarde. <chuckles>
U uhum. Ah. <laughs> Olha, não, uma outra coisa que pode pode ser útil, porque cada um tem uma forma diferente, né, de manter a atenção em uma coisa, eh, tem gente, por exemplo, que cola lembretes, né, aquele post-it pela casa, eh. É, olha só, tem pessoas, imagina, que coloca na casa inteira.
Uhum. Ah, tá bom, boa.
Na casa inteira de verdade, sabe tipo, por exemplo, o 1º lugar onde você vai de manhã, não sei, no banheiro, cola ali na frente da parede do vaso sanitário. <laughs>
Uhum. <laughs> Boa ideia, não, porque é uma coisa que chama atenção, né?
Uhum. É, chamo atenção e é um modo assim da gente <chuckles> é verda mas funciona, tá, pode funcionar mesmo, é um modo de pressionar você, sem dar aquele apavoro, né, n sem gerar aquela ansiedade.
Não tinha pensado nisso. É, não, na verdade, olha, eh, refletindo aqui, eh, quando é algo que eu vou perder, se eu não aparecer, por exemplo, eh, voo
Uhum. Sim.
eh, porque se você tem um compromisso com outra pessoa, eh, assim, pode ser desrespeitoso, a pessoa pode ficar chateada, mas enfim, se você não chegar horas depois, que também não é o caso, também não sou assim, a pessoa não vai mais tá lá, é, mas voo por exemplo, eu assim, eu voo frequentemente, eu viajo muito, assim já voei, sei lá, mais de 100 vezes e eu nunca perdi direitinho não, direitinho não, porque mas eu consigo embarcar, eu chego em cima, eh, sempre em cima da hora eu consigo embarcar. <laughs>
Ah, menos mal. <chuckles> E você chega direitinho? <laughs> Em cima ali, né. "Eu consigo embarcar" é ótimo. <laughs> É, en "eu consigo embarcar" é uma definição, né, eu chego ali que a mulher tá quase me empurrando, né, pra dentro. <laughs>
É, ent mas assim, v visto que realmente, hum, assim, mais de 100 voos, aproveitamento 100% então, talvez tenha alguma coisa ligada a isso, né, eu não sei, eh, a a vo eu não saber que eu não vou ser prejudicado se eu chegar atrasado.
Será? Será que tem uma relação, por exemplo, né, entre o fato de, eh, ah, eu atraso quando eu sei que não vai afetar diretamente a mim apenas, que uma desculpa só vai resolver, né. Tipo um pedido de desculpa resolve e, por exemplo, você não atrasa quando, eh, a consequência é material. "Ah, se eu atrasar, vão levar embora meu carro. Se eu atrasar, eu vou perder dinheiro, o dinheiro do voo".
Num sei. Que que você acha? Uhum. Tenha Uhum. Uhum.
Você precisa sempre de punição, né? Pra <chuckles> de uma motivação mais
É verdade! Olha, eu não tinha percebido isso. É, é verdade.
É quando é a coisa material, né, que você vai perder dinheiro, vai perder um prazo que vai fazer, sei lá, né, vai: "Ah, vou tenho que pagar essa multa até essa data, se não vai aumentar o preço". E aí você respeita a data, né?
Uhum. Hum, bom, eh, hum, tanto, <chuckles> nem tanto. Já, eu já trouxe algumas perdas financeiras, mas eu não sei, relacionado à viagem. Eh, eu realmente eu consigo embarcar, como eu disse, mas por outro lado, quando é trem e e trem não tem todo aquele negócio de ter que passar por segurança e coisa e tal
Hum. <giggles> Mais ou menos. Uhum. Exato, aham, é só entrar, né. Enquanto a porta tá aberta, entra.
Eu já perdi. Exato, exato. Se chegar 1- 1 minuto antes, enfim, souber onde é que é a plataforma, não perder tempo com isso, você entra, mas eu já perdi trem Eh, também. Por exemplo Também. Porque, enfim, eu estava na Espanha, estava acostumado aqui com com o jeitos de outros países, enfim, eu no eu já tinha viajado de trem na Espanha, mas já tinha muito tempo e, por exemplo, em Barcelona e na Eu acho que na maior parte das estações da Espanha, você tem que passar por segurança antes. Então você não pode chegar faltando 1 minuto. Aí eu fui pegar <chuckles> É, eu fui pegar esse trem de Barcelona pra Zaragoza e eu cheguei tipo acho que 6 ou 7 minutos antes e o cara virou, fa falou falou pra mim: "Não, o trem não partiu, mas todo mundo já tá na plataforma, sabia plata já está fechada a porta, você não vai poder entrar não vai poder entrar, né.
Hã. <giggles> Também. Sim. Sim. Aí, já faz perder mais tempo, né? E aí você Hã. E não deu tempo. É, tá vendo. <giggles> Ah, o tempo a margem de segurança 0, né, no seu caso, os 6 minutos pra você era um super espaço, né?
Tá. É, até porque eu estou acostumado aqui com a Deutsche Bank sempre atrasa, então eu posso até chegar uns minutos depois não é que nem na Itália, na Itália, enfim, eles são mais organizados em geral, mas o trem lá é muito mais ma eh, mais pontual, então.
<laughs> Sim. Sim, sim, sim, sim, sim, é verdade. Olha, uma coisa que uma outra sugestão, sabe, que pode melhorar bastante, é você quando você tem o costume de anotar os compromissos, por exemplo, né? Ou a na agenda é, ou no telefone ou alguma coisa, anota com antecedência, tipo, por exemplo, se você tem um encontro com um amigo às 15h, coloca que o encontro às 14h30.
Tá, isso isso eu gostei bastante. Uhum. Tá e você acha melhor papel ou aquela agenda clássica que eu s eu não sou tão novo assim. Então, talvez isso tenha mai ou ou
Entendeu? <laughs> Eu acho a agenda clássica legal. O importante é que seja uma coisa que você sabe que você vai olhar, entendeu? Porque não adianta colocar um tele um telefone. Aí você não olha a agenda e e não funciona para você. Se você funciona melhor com o papel, né, com a coisa física ali na mão, coloca na agenda o compromisso meia hora antes.
Aham. Sim. Uhum, é não, porque eu f aham.
Esquece, né, <giggles> coloca meia hora antes, mas não diz assim "Ai, eu coloquei meia hora antes, <giggles> então eu posso chegar meia hora atrasado". <laughs>
É, porque eu acho que o fato de eu de escrever, talvez fixe mais na minha memória. Então, olha só, eu gostei muito dessa ideia, hein. Eu vou eu vou aplicar, espero que espero que dê uma faça uma revolução na minha vida. Muito obrigado aí pelo conselho. Adorei.
É, pode ser, pode funcionar. <giggles> Por nada, foi um prazer.